Est-ce que tu peux me dire en quoi, heu, voyager a élargi ou a pu rélargir, heu, ton horizon musical?
Ouais bien sûr, en fait, heu, si tu veux, moi j'ai eu l'occasion de hem de vivre au Brésil pendant 2 ans et je peux te dire que, heu, de voyager là-bas ça a vraiment, heu, comment dire? Étendu ma vision de la musique et heu et ça m'a enrichi les oreilles <chuckles> si je puis dire quoi. Ouais.
Ah ouais! Ah ouais? D'accord, OK et heu heu, donc tu as dit que tu es parti au Brésil, heu, pendant 2 ans, c'était heu c'était un voyage avec un but particulier, ou tu y es allé pour le travail? Heu, tu y es allé pour les études là-bas, heu?
En fait, heu, je jouais déjà de la musique brésilienne et j'ai fait une rencontre, heu, qui m'a permis, en fait, de d'aller là-bas et en fait, ça faisait tout sens, parce que, heu, comme je jouais déjà de la musique brésilienne, je comptais déjà y aller. Pas forcément pour y vivre, mais au moins pour y voyager et en fait, bah, c'était heu
D'accord.
c'était le moment parfait, bah, de de découvrir ce pays et de vraiment, heu, aller plus en profondeur, donc dans la connaissance musicale quoi. Donc là, j'ai eu l'occasion de jouer pas mal, de faire pas mal de concerts et surtout écouter beaucoup de concerts quoi. Et ça, ça m'a ça m'a énormément marqué ouais.
OK. Ah ouais? C'est c'est un petit peu différent, heu, par rapport à la France quand tu parles de concerts? Peut-être que tu englobes aussi les festivals, peut-être, là-bas, heu? Et s'il y a des différences si tu si tu peux, du coup, effectivement, heu, m'en parler?
Ouais. Ouais, tout à fait, il y a il y a une vraie différence. Bon, je pense qu'en France, il y a quand même pas mal de concerts, les gens aiment la culture, les gens aiment la musique, mais au Brésil, c'est encore un autre niveau. Dans un sens où, heu, en fait, il y a des concerts partout, heu, tout le temps, si tu veux, <chuckles> ouais, surtout dans les grandes villes. C'est vrai que je suis un peu biaisé, parce que moi j'ai vécu dans 2 grandes villes, donc, heu, Rio et San Paolo. Donc, bah, forcément, c'est des des des centres culturels. Mais je pense que ça fait quand même partie de la culture brésilienne, en fait, d'écouter de la musique tout le temps, heu. Que ce soit dans des restaurants quoi, même des petits restaurants, tu vois? Des pizzerias, tu vas avoir un un gars qui va faire un set, genre, heu, guitare voix, heu, tu vois, heu? Alors là, puis tout pff presque tous les jours de la semaine, tu vas avoir des concerts, heu, dans différents endroits de la ville. Ouais, des concerts de samba, concerts de forró ou d'autres styles. <clicks tongue> Et ouais, c'est vr Ouais. <clicks tongue> Bah la samba, c'est, heu c'est le style le plus emblématique du Brésil, j'ai envie de dire, heu, bah. Après les gens quand ils pensent à samba, ils pensent à au carnaval avec genre, heu, une centaine de musiciens, de percussionnistes et puis des danseuses. Et ça, c'est une partie de la samba, ça c'est la samba de carnaval. Mais après il y a la samba un peu plus, heu, on va dire, heu, petit format. Samba, heu samba de roda, on appelle ça, donc qui se fait autour d'une table. Ouais, celle qui se fait autour d'une table et il y a vraiment ce sentiment de communion, les gens chantent, les musiques, heu tous ensemble à l'unisson et c'est vraiment c'est vraiment magique d'assister à des des événements comme ça, à des concerts comme ça au Brésil, où tu vois heu, une ferveur, si tu veux, une énergie. Ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est de de voir et d'entendre tous les gens chanter en même temps, les chansons. Ouais. Ouais, ouais, Enfin c'était ouais, des airs connus en fait, ouais. Et des fois, j'étais presque choqué. Je me disais: «Mais mais comment ils font pour connaître ce tr toutes les musiques, en fait. Parce que?». Ouais, parce qu'il y a beaucoup de musique. Après, je me r je me suis rendu compte que, heu, bah, dans un style de musique, en fait, il y a des musiques vraiment les plus connues. Et donc, les gens qui viennent là, bah, ils ils ont un peu cette culture, donc ils peuvent les chanter. Mais ouais, il y a vraiment ce ce côté, si tu veux culture vivante, tu vois? Avec beaucoup de musiques que les gens connaissent et chantent ensemble et ça, c'est hyper puissant quoi. Donc ça ça m'a vraiment marqué.
Mmh. Ah ouais? Ah ouais? OK. OK. OK. OK, OK. Ah oui! À ce point là! OK. Samba forró tu dis? Sam samba et forró? Mmh mh. Heu, ouais OK. Ah, ça me parle ça! OK. Mmh. Ah ouais, s des des airs qu'ils connaissaient peut-être tous, heu. Des airs connus, très connus? D'accord. <chuckles> Ah, il y en a beaucoup? Ah. D'accord, OK. D'accord et puis et danse? Parce que je enfin, dis dis dis-moi ce que tu en penses, mais ça a l'air d'être des des musiques quand même, heu, très dansantes?
Ouais, c'est très dansant, hem. Après la samba, c'est pas une danse qui se danse forcément en co uple. Ça peut. Mais, ce qui est hyper emblématique, c'est la, mmh, le samba no pé, c'est, heu, tu vois, la le samba en solo, tu vois? Les les gens, heu, c'est souvent des femmes qui dansent en solo, où, tu sais, elles font des des mouvements de hanches très saccadés, heu, beaucoup de pas, en même temps, tu vois, heu? Ouais, bah, ça c'est la s le la d cette danse qu'on retrouve donc au carnaval, au samba de carnaval, heu, donc le samba no pé et sinon dans le forró, donc, ça, c'est un autre style de musique brésilien qui est joué avec, heu, le triangle, hem, le zabumba et le, heu, l'accordéon et ça, c'est un style différent avec des rythmes différents, plusieurs types de rythmes et ça, c'est très, très dansant, ça, heu, là pour le coup. Tu as vraiment plein de bals avec des danses en couple et c'est assez accessible comme danse. C'est pas trop compliqué, tu vois? Avec les pas de base, en fait, tu peux, déjà, heu, danser, heu, ça permet de partager énormément, quoi. C'est, heu
OK. Ah oui, d'a ouais. Ça me parle un petit peu. Ouais, je je pense voir. OK. D'accord. Mmh mh. D'accord. D'accord. Et et qu'est-ce qui se différencie, du coup, heu, la samba, heu, de du style, heu, forró? Voilà, excuse-moi si je me pro si je prononce pas très bien. Est-ce que ce est-ce que c'est le rythme, heu, qui qui qui est plus plus rapide, heu, qui qui qu'est-ce qui ait défini justement ces 2 styles-là, bah, avec, heu, avec tes mots à toi, hein, bien sûr, heu. Qu'est-ce qui fait la différence entre les 2?
Ouais, ouais. Non, ça va. Ouais, heu, la samba, c'est un rythme, heu, qui se rapproche plus, heu, c'est un rythme qui est plus binaire avec le dong à la fin, avec, heu, mais, heu, comment expliquer ça avec des mots? La samba, c'est un peu plus, heu, balancé, entraînant
Mmh mh. D'accord.
c'est c'est pas le même temps, en fait, si tu veux, hem c'est pas la même cadence, c'est pas la même cadence. Ouais, heu, la la samba, c'est, heu, <laughs> je dirais que la samba est plus sensuelle que le <laughs> que le forró. Ouais, le forró c'est un peu plus jo jovial. Ouais.
OK. D'accord. D'accord! OK. OK. D'accord, le forró peut-être plus plus festif peut-être, heu, encore plus que la samba peut-être ou?
Hem. Ça dépend. Non, en fait, je dirais que la samba, c'est plus festif et le forró, ça fait penser plus à une danse, heu, c'est un peu plus dansant. Ouais, mais dansant en couple. Ouais
D'accord. OK. OK. OK. D'accord. Ça marche.
ouais. Pour le coup, c'est pas une danse qui se danse tout seul.
Et toi, heu, tu avais, heu, des lieux particuliers où des lieux en particulier où tu aimais profiter de la musique? Heu, du coup, heu, alors, bon, tu j'ai j'ai bien compris aussi que tu as dit que tu étais musicien. Donc, bon, ça, ça on y on y reviendra un peu plus tard. Mais, heu, mais, ouais, est-ce qu'il y avait des endroits en particulier où tu avais l'habitude d'aller? Heu, où c'est vraiment des repères pour découvrir justement la musique, heu, typique brésilienne, heu?
Mouais. Ouais, tout à fait. Bah, hem, moi, j'ai vécu à San Paolo, comme je t'ai dit et à San Paolo, tu as un quartier, heu, culturel qui s'appelle Vila Madalena, et ouais et hem et ça, c'est un quartier où il y a plein de concerts, heu, plein de concerts de samba mais aussi d'autres styles, hein. Et donc j'allais là assez souvent, mais heu, il y a 1, en fait, heu, à mon époque, où j'y étais, heu, il y avait 1 événement récurrent qui était le dimanche, et qui s'appelait, hem, Samba do Sol, ça veut dire samba du soleil et en fait, c'était tous les dimanches, heu, presque tous les dimanches, heu, à San Paolo dans différents différentes salles, différents endroits et c'était un peu mon mon rendez-vous favori, quoi et là, ça m'est arrivé d'y aller avec des potes et même tout seul et des fois de me faire des potes, faire des rencontres heu ouais, c'est et c'est ça qui est frappant, c'est que c'est très, heu, les gens sont assez, heu, assez faciles à rencontrer, si tu veux. Les gens sont assez ouverts, tu vois? Tu peux facile ouais ils sont très accessibles, quoi, une bonne, heu, une bonne énergie. Les gens sont très accessibles, ouverts. C'est facile de se faire des potes et de faire des rencontres, quoi. Ça c'est hyper, heu, c'est hyper appréciable.
Mmh mh. Vila Madalena, OK. D'accord. Mmh mh. OK. D'accord. OK, d'accord. <chuckles> Ouais. Très accessible? D'accord. OK. Et est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que la musique, heu, heu, a, mmh, à voir avec le fait que les Brésiliens soient, autant accessibles?
Bah, je pense que la musique, elle est le reflet de la culture, en fait. Ouais. Je pense que la musique, elle est l'expression de l'âme, tu vois, de d'une culture, heu, donc, heu, là, en l'occurrence, des brésiliens et bah, la samba, le côté entraînant, joyeux, en fait. En même temps, c'est joyeux, mais ça peut être joyeux, tout en racontant des des des des paroles tristes un peu, mais si on comprend pas les paroles, on se rend pas forcément compte. Mais, heu, donc, si, ouais, ça reflète un peu ça, quoi, ce côté, heu, cette énergie entraînante, joyeuse, conviviale et heu et voilà et intense, on va dire, quoi.
<chuckles> OK. Mmh. OK, d'accord.
Je pense que ça retransmet, heu, ouais un peu l'âme brésilienne.
Je comprends et toi, heu, tu disais que, du coup, tu, mmh, tu tu tu jouais d'un instrument particulier ou peut-être de plusieurs instruments, en rapport, justement, avec la musique brésilienne, peut-être, comme tu dis la samba ou ou le choro?
Ouais. Ouais, ouais. Bah, moi, je joue de la guitare, heu et je chante, donc, ça, c'est des des instruments, heu, qui sont pas, heu, spécifiques à la musique brésilienne, mais qui sont hyper importants, donc, heu
OK. Plutôt guitare folk, plutôt guitare heu
heu, c'est guitare classique, guitare classique, ouais, avec des cordes en nylon et moi, j'ai une particularité encore, c'est que je joue de la, mmh, de la guitare à 7 cordes. C'est vrai que je me suis trompé quand je t'ai dit que c'était pas spécifique, parce que, là, pour le coup, c'est très spécifique, la guitare 7 cordes de de la musique brésilienne, de la s ouais.
classique? Ah d'accord. OK. Ah, c'est, heu, d'accord, ça vient ça vient de là culturellement ou?
Ouais, bah ça a été beaucoup développé là, en fait, si tu veux, l'histoire, elle est encore plus, heu, encore plus ancienne. Les guitares 7 cordes, donc elle a été utilisée, heu, dans le le samba et heu, le choro, qui est un autre style instrumental.
D'accord. Hein hein. Hein hein. D'accord.
Et heu, en fait, c'est une guitare qui a été importée par les Russes, heu, à Rio de Janeiro, des ouais apparemment des des tziganes russes, des musiciens, parce qu'ils voyageaient beaucoup à une époque du Brésil et en fait, heu, il y a des musiciens qui jouaient du choro. Ils ont ils ont vu ça, ils ont dit: «Ah, mais, en fait, ça serait super pour faire le le contretemps que nous, on fait dans dans le choro. Parce que, du coup, il y a une corde en plus, qui est plus grave et heu, ça serait parfait pour, heu, pour complémenter, en fait, ce que fait la guitare déjà».
Ah ouais? Ah ouais, d'accord, OK. Hein hein. Incroyable. D'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois
Ouais et du coup, bah, ça s'est développé à fond dans au Brésil, donc dans la samba et le choro, toujours et heu, ouais, on la retrouve beaucoup et moi, je me suis même fait faire une guitare 7 cordes, heu, au Brésil que j'ai toujours avec moi, c'est ma guitare, ouais c'est ma guitare, ouais, de que j'utilise tout le temps.
Ah! Ah, super. D'accord, plus qu'un souvenir, alors.
Ouais, qu c'est plus qu'un souvenir, c'est un vrai <chuckles> un vrai instrument de de travail et heu et d'art, quoi.
<chuckles> Est-ce que, heu, tu penses qu'on retrouve des influences de la musique, heu, tzigane dans la musique brésilienne ou inversement? Ou pas du tout, peut-être? <chuckles>
Mmh, peut-être un peu dans le le le choro. Tu as certaines, heu
Mmh mh.
si tu veux, tu as certaines gammes qui sonnent un peu orientales, des fois, ouais. Mais, c'est assez subtil, hein, c'est, heu, c'est assez subtil. Ouais, ouais, mais, tu as des petites influences, ouais, comme ça. Finalement, c'est ouais, tu as une influence qui est assez assez large et il y a aussi une, heu, mmh, si c c'est pas marquant comme, hem, comme en Europe, tu vois, genre, en Alsace ou en France, mais, heu, mais il y a quand même, heu, une, heu, une petite communauté, heu, Tzigane, heu, au Brésil.
D'accord. OK. Ça reste très subtil, OK. OK, d'accord.
Donc, ouais, j'ai j'ai m j'en ai même rencontré, ouais, des musiciens, heu, des musiciens tziganes qui jouaient de l'accordéon ou du violon. Ouais.
Et plutôt plutôt dans les grandes villes, quand tu parles, justement, de Rio ou de ou de São Paulo, Paulo, pardon, ou ouais, désolé, j'ai pas un super accent <chuckles> et heu, plu plutôt dans les grandes villes, justement, comme celle-ci ou il peut y avoir des communautés Tziganes un petit peu un petit peu partout, heu, dans le pays?
Non c'est c'est pas c'est pas Bah, je sais qu'ils ont dû beaucoup voyager, ils ont dû beaucoup bouger, mais hem ouais, je pense que les musiciens notamment, ils vivent plutôt, ouais, dans les grandes villes, là où il y a de la de l'activité, heu, des du travail, heu, des des concerts et tout. Ouais.
OK. D'accord et est-ce que, hem, donc, quand tu es parti au Brésil, tu jouais déjà, heu, de la guitare et et ce style de musique, avant? Heu, d'accord, OK.
Ouais. Ouais, tout à fait, ouais, je jouais déjà de la bossa nova. Je sais pas si tu connais, c'est un c'est un style, heu, ouais très, heu, c'est hérité de la samba, mais c'est un dérivé, si tu veux, heu, qui a été popularisé par Joao Gilberto, qui se joue à la guitare avec des petites percussions p éventuellement à côté, des fois, heu, mais, principalement, c'est la guitare, le chant et c'est très doux, c'est très susurré, c'est voire murmuré des fois et heu
Ah. Oui, je vois un peu, ouais. Oui. Mmh mh. Mais, j'ai le nom, heu, d'une chanteuse, là, heu, sur la langue, une chanteuse, justement, très, très connue, qui chante de la bossa nova, heu, très certainement l'une des plus connues mais je je je l'ai sur le bout de la langue, j'arrive pas à la ressortir, <inhales> c'est dommage.
N ouais. Qui est-ce? <laughs> Ellis Regina, non, peut-être, heu?
Peut-être que c'est elle, il faudrait que je regarde sur ma playlist pour ça. Mais
Ouais. Ouais, ouais, il y avait, par exemple, en bossa nova, il y a Rosa Passos, qui est pour moi la plus grande chanteuse de de bossa nova, donc qui est venue après le l l quand le le moment où le le mouvement a éclos, mais, hem, ouais, pour moi, c'est une des plus grandes chanteuses, heu, de bossa nova et donc, je jouais déjà ce style avant de d'aller au Brésil, ouais, peut-être, heu, 1 an, 2 ans avant, j'ai commencé.
Ouais. D'accord. D'accord, OK.
Et heu, bah, du coup, j'ai eu l'opportunité, j'ai rencontré une personne que j'ai suivie là-bas, en fait et heu, ça m'a donné l'opportunité de de me mettre, heu, dans le bain complètement, quoi.
Ah, heu, super, donc, ça élargit bien plus que ton horizon musical le le fait de voyager là-bas. <laughs>
Ah oui, tout à fait, ouais, beh bien sûr, ça crée des liens, heu, très, très forts. Des liens heu
Et heu, qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais dire? Hem, déjà par rapport, justement, à la musique, je voulais rebondir et quand tu es revenu, du coup, en France, après le Brésil, enfin, si tu es bien revenu en France, heu, est-ce que, mmh, quelles sont les les principales choses que tu aurais éventuellement appris, heu, que tu penses que tu n'aurais pas appris, justement, ailleurs et qui t'impactent, heu, qui t'im qui t'impactent dans ta vie, quoi? C'est peut-être des souvenirs ou c'est peut-être lié à la musique, peut-être que tu as appris justement des des, mmh, des nouvelles gammes, des nouvelles façons de travailler ta musique, heu?
Ouais. Mmh. Mmh, c'est dur à dire, ça, c'est dur à dire, hem, des choses que j'aurais pas apprises ailleurs, heu c'est plus dans la c'est plus dans l'énergie, je trouve et dans le la mentalité, tu vois, si tu veux, l'état d'esprit que dans la des choses précises, heu, pratiques, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est plus dans plus dans l'émotion et l'état d'esprit, je pense.
OK. D'accord. OK. Ouais, ouais, ouais, carrément, ouais. Ouais, je pense. Ouais, c'est c'est c'est ce que j'allais c'est ce que j'allais te proposer, justement, plus dans l'émotion et heu, du coup, tu y tu est-ce que tu y es, heu, retourné au Brésil? Est-ce que tu penses y retourner, heu?
Ouais, ouais. Eh non, j'y suis pas retourné, malheureusement, mais, je pense, heu, ouais, je pense y retourner. C'est sûr que j'y retournerai. Ouais! C'est sûr! Ah ouais, j'ai très, très hâte. Ouais, je ça fait que c quand ça fait quelques années, maintenant, j'ai vraiment hâte d'y retourner, ouais.
Mmh mh. Ouais. Tu tu y as hâte. <chuckles> OK. D'accord, et tu as des conseils, heu, tu as des petits conseils, justement, comme ça, à donner pour les gens qui veulent aller au Brésil, heu, voilà, pour découvrir la culture?
Bah juste, heu, <blows air> faire attention, ça, c'est pas sûr partout dans les grandes villes, mais, sinon, juste kiffer, aller voir des concerts, bien manger dans les restaurants, boire des caïpis et puis voilà <chuckles> profiter des paysages. <chuckles>
Ah oui. D'accord. OK, OK, ça marche, beh, profiter, justement, donc, heu, de tout ce qui est, heu, gastronomie et aussi de la culture, quoi. <chuckles> Mais, je te remercie, du coup, pour ton témoignage, c'était super intéressant.
Voilà. Et de la bonne humeur, aussi. Ouais. Bah merci à toi, ça m'a fait plaisir de te partager tout ça. Merci.
Ouais, tout pareil. <chuckles>